Yani, gerçekten, eee, manipüle haberler dolu o platformda. Eee, ki dediğin gibi bir haber yayınlanıyor ve gerçekten insanlar, eee, bir şekilde ona inanabiliyor altındaki gerçeği sorgulamadan. Hatta mesela bazen görüyorum, işte, eee, bir video paylaşılmış. İşte, bir olay var. Eee, işte, diyorlar işte, eee, ş Türkiye'de şöyle şöyle oldu. Hâlbuki video mesela, işte, Asya'nın bir ülkesinden gelen bir video ve gerçekten, yani, hiç alakası olmayan bir şey ve altındaki yorumlarda insanlar buna inanmış, işte, linçleme kültürü başlamış. Ne bileyim, yani, hiç sorgulamadan, eee, gerçekten, eee, insanlar bir şekilde inanıyor. Zaten X platformu da biraz, böyle, ne istersen paylaşabileceğin bir platform olduğu için, hani, bir filtrelemesi yok aslında. Eee, bu konuda bilgi kirliliği Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Peki sence bu noktada Hı hı. Peki bu noktada sence insanlar inanmak mı istiyor? Ya da, eee, yani, neden insanlar buna inanıyor? Yani, sonuçta orada bir video var ve aç Sen bunu anlayabiliyorsun. Açık ki hani Türk eee, Türkiye'de yaşanan bir, eee, video değil. Eee, insanları, eee, nasıl bilinçlendirebiliriz? Yani bu, eee, bilgi kirliliğini biraz daha önüne geçmek için.
Evet. Hı hı. Tabii, zaten, eee, dediğin gibi belki de insanlar gerçekten inanmak istiyor böyle artık, eee, ya da platform bazlı bence eğitim olabilir. Yani mesela X platformunun, hani, bu şekilde haberler olabileceğinden, manipüle olabileceğinden, eee, her habere inanma gerekmediğinden biraz insanları bilinçlendirmek gerekebilir. Eee, hani, platform bazlı, eee, güvenilirliğin nasıl sağlanılacağını öğretirse insanlar birbirine, aslında bu şekilde, eee, bir düzen sağlanabilir diye düşünüyorum. O özellikle o haberlerin, eee, kaynaklarına bakmak lazım. İşte, eee, teyit nok E, tabii ki. Hı hı.
Hı hı. Olabilir. Evet. Sen öyle mi yapıyorsun? Yani, şimdi X platformunun, eee, aslında güvenilir, eee, çok fazla olmadığını deneyimleyerek, eee, yaşamışsın. Ama, hani, pratikte ne yapıyorsun bir haberin doğru olup olmadığını anlamak için? Hani, böyle, kısa bir, eee, kontrol, eee, mekanizması da var mı sende?
Tabii. Hı hı.